कुल, तो ये बताइए कि आप वैसे रीमिक्स वर्ज़न ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर उसके ओरिजिनल प वर्ज़न और ये बताइए कि क्यों करते हैं आप?
मुझे मैं सही बताऊँ तो मुझे तो ओरिजिनल में ही मज़ा आता है ज़्यादा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि, जो क्योंकि वहाँ से ना वो चीज़ क्रिएट हुई है वो उसका क्रिएटिंग पॉइंट है।
<chuckles> अरे वाह! हाँ, वो तो है। हुँ, ये तो है।
और क वक वो जब बनाते हैं, तो जब वो क्रिएटिविटी स के थ्रू गुज़र रही होती है कोई भी चीज़, तो वो बड़े ना मतलब अ, जुड़ाव के साथ और बड़ बड़ी इच्छा के साथ वो चीज़ बन रही होती है। हाँ, तो इसलिए मुझे जो ओरिजिनल है मैं जैसे फ़िल्मों के अ, उसमे भी कहूँ तो मैंने भी अद अब जैसे मुझे बाद में पता चला कि ये एक मलयालम फ़िल्म की रीमेक है। तो अब जैसे दृश्यम का दूसरा पार्ट आया था तो मैंने वो म जिनमे मोहन लाल जी ने काम किया था, वो मैंने देख ली थी वहाँ उसमे मुझे मज़ा आया। हाँ, तो फिर मैंने इनविजिबल गेस्ट भी देखी थी, तो उसमे भी मुझे मज़ा आया, हालाँकि ये अच्छे रीमेक हैं लेकिन अ, मुझे फिर भी एक ओरिजिनल जो है उसमे एक मज़ा आया क्योंकि जो वो जो जहाँ की है, वो तो उसका एक मज़ा अलग ही है।
हुँ। ये तो है, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा अरे वाह! बहुत बढ़िया। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। हुँ, ये तो आप आपने काफ़ी सही बात बोली एकदम ऐसा होता भी है। तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो रीमिक्स बनते हैं ये ट्रिब्यूट हैं या फिर मतलब एक कमर्शियलाइज़ करने का, पैसे कमाने का तरीका है आपके हिसाब से?
जी। हाँ। देखिए दो दोनों पहलू हैं, एक तो अ, ये हो जाता है कि कुछ ऐसे भी है ना कि आ गए है इंडस्ट्री में लेकिन कभी-कभार होता है उनकी बुद्धि नहीं चलती है। तो फिर पता चला कि बाहर के अ, बाहर की फ़िल्में देख ली, बाहर के गाने देख लिए, उसका कुछ यहाँ बना दिया, है ना? या कुछ पूरा या कुछ पुराने गाने उठा लिए, उ उसका रीमेक बना दिया तो ये तब और ये भी है ये हिस्सा भी है कि अब यार कमाना है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्रिएट नह कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे है, तो कॉपी पेस्ट कर दो। अब ऐसे गानों के मामले में ये ब उनका बहुत ही ये प अ, प्रीतम हैं, उनका नाम बहुत वो है, वो बदनाम है इसका कि वो अ, धुन कॉपी ऐसे चोरी करते हैं। हाँ, और वो अपना उसमें गाने में मिला के बना देते हैं, तो ये सब चीज़ें तो है ही।
ठीक है। हुँ, वो तो है, बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> हाँ, वो तो है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉपी करते हैं, बिल्कुल, ये तो है। हुँ, हुँ।